А вот скажи, э, как развивать чуйку в повседневной жизни?
Ой, ну чуйка, мне кажется, это, чт какое-то такое понятие, которое очень сложно описать словами. То есть ты его можешь чувствовать, а как объяснить его непонятно. Это прям как, ну
Точно, абсолютно. <chuckles> Это совершенно верно, да.
ну, наверно, если как-то попробовать всё-таки дать этому какое-то конкретное, эм, ну, описание, наверное, это какая
Ну хотя бы попытку определения, да, такой субъективной опыт, мгм.
Да. Это чисто, да, субъективное мое мнение, то есть это а, лучше это не записывать на странице Википедии. Это чисто мое мнение.
Ну, кто знает, может быть, твое определение окажется лучшим, тогда придется записать.
Ну, надеюсь. Но я думаю, что чуйка- это какое-то прям, какое-то чувство, которое идёт где-то из района между животом и сердцем, что-то прямо как-то, что-то сжимается там, и тебя прям как-то насильно толкает на какое-то правильное решение, то есть это
Ага. У тебя даже есть, так сказать, э, с точки зрения, эм, м, местоположение этого са этой самой чуйки, то есть она там живет в этом месте, да?
Но мне кажется, да, это прям какой-то в
Где-то в районе верха желудка.
Да-да, может быть, действительно это как-то желудок нас толкает на самые великие решения, это было бы смешно, но
Ну, почему это ка со соответствует некоторым в представлениям в распространенным о том, что желудок многое решает.
<laughs> Да, у кого-то, а, мозг в голове, у кого-то в желудке. Ну Ну да, ну, как бы вот, то есть это, вот как я это ощущаю в плане чувств. Но если как-то попробовать вывести это на какую-то логику, наверно, чуйка- это что-то про не боязнь принимать, как во внимание прошлый опыт, не не бояться неожиданного будущего опыта
Да, к сожалению. Мгм. Так.
и доверять своим каким-то внутренним чувствам или своему даже организму, потому что иногда организм наш может как-то нам просигналить про какие-то моменты, положительные или негативные, и нужно уметь считывать эти знаки. Вот это, я так думаю.
Ага. Н ну да. А ну скажи, пожалуйста, вот, эм, предположим, м, собираешься ты, ну, примитивно говоря, перейти дорогу
Мгм. Да.
и вот ты собираешься уже перейти дорогу, ты уже поднимаешь ногу для того, чтобы ступить на пешеходный переход, и вдруг что-то тебя внутри толкает: "Не ходи туда, не ходи, подожди секунду." И ты застываешь от удивления и тут проносится какой-нибудь, ну, не знаю, там, сумасшедший водитель какой-нибудь, негодный человек, который в противном случае тебя мо мог бы и сбить. Это вот чуйка?
Мгм. <laughs> Мгм. М. Мне кажется, может быть, в этом какая-то чуйка. И как бы как раз таки чуйка- это не какое-то волшебное волшебство, что там какая-нибудь волшебная фея нас спасла от, э, о тэ от какой-то плохой ситуации, а может быть, просто краем глаза мы что-то заметили или как-то слегка ухом что-то услышали, и как бы наш мозг был в состоянии как-то с этой информацией прийти к какому-то решению, то есть к тому решению, что мы на секунду застыли
Ну да. Так. Ага.
и поэтому нас у
Э, то есть, ну, понятно, мысли твои понятны. Ты объясняешь это логикой и неосознанными, м, какими-то, значит, сигналами, полученными, а, там органами слуха, зрения и тому подобное. То есть мозг как бы еще не осознал, что это может случиться, но где-то там вот внутри какая-то его часть уже что-то такое вот отфильтровала и приняла решение. Э, я понял, значит, э, фею с волшебной палочкой вычеркиваем, да?
Да. Мгм. Да. Так и есть. К сожалению, да.
Э, так уверена в этом? Многие с тобой не согласились бы.
Ну, дай Бог, чтобы какая-нибудь тут фея была, но пока что жду, так не дождалась, так что, <chuckles> наверно, пора сдаться и как-то с
То есть в твоей жизни в твоей жизни не было примеров, когда, вот, ты, ну, совершенно не понимала, почему что-то сделала, или наоборот не сделала, и это оказалось к лучшему?
Мгм. Ну, знаешь, как бы были моменты, когда я думала, как-то вот что-то меня прям корёбило, что-то прям заставляло, как-то тянуло в каком-то направлении. И да, были разы Я обычно очень доверяю своей чуйке, что я доверилась этому ощущению, пошла за ним, но потом в итоге, пост как бы спустя какое-то время, я всегда смотрела назад и находила какую-то логику, то есть почему я приняла то и другое решение.
Ага. Обидно. Понятно. Понятно. То есть ты всё-таки, вот, считаешь, что это, э, вопрос логики, да?
Ну, мне кажется, просто, наш организм- он иногда, он очень умный, и тут как бы вся загвоздка в том, чтобы научиться его слушать. Вот я, м, например, могу дать пример
Да, давай конечно.
Эм. У меня, как бы я начала какую-то новую работу, то есть такая очень престижная позиция, то есть, очень вообще. То есть, я очень, так, старалась туда попасть, и вот мне повезло, и вот какая я молодец, всё, я как бы пришла, я ко всему готова.
Мгм. Так.
Но, да, и начало обычно, как оно бывает на работе, немножко сложное, то есть какие-то непонятки. Да, как бы в но я это как раз таки как-то думала, что окей, наверное, это просто такое начало, то есть, всегда в начале как-то это чувствуется, ощущается странно.
Ага. На новой работе, ну да. Мгм.
Но, как бы я токо-токо была таким молодым специалистом, ещё опыта мало, то есть я не всегда всё понимала так, как это надо было понять, но
Ну ну, понятно, ты ту тут описала ситуацию, ты ты переходи вот к этому самому интригующиму моменту, а то нетерпение с сн снедает.
Да. Вот. Но знаешь, я как токо начала там работать, я вообще очень здоровый человек и никогда не болею, но там я болела постоянно, вот прям. Оди
Может быть это, с как говорится, с психу, от нервов?
Ну в том-то и дело. Я не то чтобы нервничала, как бы жила, и жила своей жизнью, как бы делала то, что надо, но просто болезнь на болезнью. Причем не какие-то какие-то легкие простуды, а вот прям серьезные какие-то воспаления, то что нужно было там принимать серьезные лекарства. То есть в жизни у меня такого не было.
Ну беда, да. Может быть всё то есть сидела под кондиционером.
И Ну вот нет-нет! В том то и дело, то есть какого-то прям рационального объяснения вот это постоянным проблемам со здоровьем не было. И я
Э, и логика логика тебе ничего не подсказывала? Ты же все ссылаешься на логику, что всегда есть логическое объяснение. А тут логика не сработала, да?
Вот, ну ну, вот в том-то и дело, что как бы вот эта вся ситуация была, и я как бы поняла, что так жить дальше нельзя. Я начала как бы пер работать над тем, чтобы перейти на другое место работы. Я перешла- и тут же все проблемы со здоровьем исчезли. И сейчас, когда я смотрю назад, я понимаю, что как бы было очень много моментов вот на том предыдущем месте работы, что были вообще полнейшим неадекватом. И я просто, как молодой специалист, молодая девочка, как-то боялась признаться себе, что я попала черт знает куда. <chuckles>
Хм. Ага! Так. Это-то тебе не нужно, да?
Да, но организм он- умный. И вот это как раз таки, мне кажется, чуйка- это не только вот: "Х хочу это, хочу то или сё", а прям какие-то сигналы организма.
Понятно. Организм, ты говоришь, умный, м, умнее, чем хозяин, да?
Ну знаешь, мне кажется, зачастую да, действительно, потому что всё-таки, кода мы как-то логически пытаемся обдумывать какие-то моменты, какие-то решения, там всегда завязаны и какая-то логика, то есть то-то и то-то произошло, и чувства, и, может быть, стыд, там, перед кем-то, или я кому-то что-то должен, то есть там целый сургуб получается. А тут организм- он не глупый: он сразу показывает то, что надо.
Да. Да, да. Понятно. Ну хорошо, э, это достойная, так сказать, уважения версия и, наверно, она, а, под собой имеет, м, множество всяких оснований. А скажи, пожалуйста, вот если это так, как же научиться считывать эти сигналы организма, чтобы вот, э, эта самая чуйка превратилась, ну, м, в способность, э, действительно вовремя, главное вовремя, анализировать, а, все обстоятельства, все нюансы, детали, чтобы принимать верное решение?
М. М. Но мне кажется, что самый лучший способ развить вот эту чуйку- это работать не над самой чуйкой, а над смелостью доверять этой чуйке. Потому что, то есть когда
Это интересная концепция.
Да, то есть когда, допустим, ну, нас учили в школе, что 2 плюс 2 будет 4. То есть это какое-то абсолютная такая правильная, э, концепция, которой ты сто процентов доверяешь, и ты, как бы, ее тебе уже доказали. Но в жизни так не работает. То есть мы все люди идем по планете вообще без какого-либо понимания, что мы делаем и куда мы идем. Просто стараемся сделать это как можно лучше. И как раз таки
Так. Мгм. М, то есть, и н движемся по течению, ты имеешь ввиду, да?
Ну кто-то по течению, кто-то против течения, но как бы абсолютного правильного решения- его никогда нету. То есть есть какое-то решение, а дальше ты с этим решением живешь, с его положительными и негативными сторонами.
Мгм. Ну ты тоже к какой-то совсем теории ушла. В в в вот, как т давай вернемся к, э, как сказать, развитию развитию чуйки и развития чувства доверия к этой самой чуйке. Ведь, э, по твоей концепции чуйка- это нечто находящееся между сердцем и желудком, где-то там, э, н ну это, коне понятно, что это так сказать, о образного э, о о образное выражение. Но это, э, способность организма, органов чувств давать сигналы хозяину, скажем так, да, предупреждая его о чем-то. Нужно научиться доверять этим неосознанным чувствам, осознанным сигналам. И вот как это сделать?
И мне кажется <laughs> Давай. Вот. Вот. Мгм. Мгм. Ну, конечно, да. Да. Так и есть. Вот действительно научиться просто доверять своему вот этому, то, что тебе как-то из желудка несется какой-то голос, из желудка и сердца, у кого где эта чуйка сидит, и научиться фильтровать какие-то внешние факторы. То есть, например
Ага.
то есть постоянно люди находятся под каким-то давлением: то есть это пойти учиться на какую-то конкретную специальность, работа, партнеры, дети. Да- дети, нет, сколько детей. И
Да. Ну то есть, э, человек всегда стоит перед э, э, проблемой принятия какого-либо реше решения.
Так и есть. Но, как бы, вот эта чуйка, она всегда у людей обычно есть. То есть у любого человека есть какое-то внутреннее желание, чего я хочу? И именно, как бы, научиться принимать эту чуйку, даже если она тебе кажется какой-то странной, или опасной, то есть какое-то опасное решение, оно, видимо, э, то и есть. То есть, допустим, я действительно п понеслась за своей чуйкой, когда решила, ну как бы, ещё раз переехать, 2 переезд. То есть многие люди говорят, что максимум 1 переезд на жизнь. Всё, хватит.
Мгм. Да. Ну да, ещё говорят, что 1 переезд приравнивается к 2 пожарам.
А, так и есть. А я вот что-то прям, вот, ну не знаю, прям, внутри сердца что-то, вот, заклинило, вот хочу хочу хочу хочу снова переезд, снова переезд!
Стой стой стой стой, нет, ну подожди у тебя сместилась сместилась точка. Ты говорила, что эта чуйка находится где-то чуть повыше желудка, а теперь она у тебя уже в сердце.
Пардон. М, чуть ниже сердцем, ме между сердцем и желудком. Вот там, где
Да. Ну мы же договорились, да, поставим там флажок. Чуйка там находится.
Да. Да, кстати говоря, есть всякие теории, что те кто люди, кто верят в душу, что душа именно где-то там и сидит. Так что это интересный момент тоже. <chuckles>
Н ну так д-давай не будем вс в мистику ударяться, да, мы говорим о о физическом, а а а, о физическом ментально-физической зарядки для чуйки.
Да. Да. И, то есть, действительно эта чуйка меня как-то потянула вот в эту в сто сторону переезда, и, но потом так оказалось, что вот, к сожалению, произошли всякие печальные события в той стране, из-за которых не особо была возможн была возможность остаться, но она была, так сказать, не максимально позитивная. И вот именно, вот эта чуйка, желание к этому переезду, какая-то ментальная готовность к к этому переезду, которая пришла за счёт вот этой чуйки, действительно вывела меня в какое-то позитивное русло, в позитивное место. Так что только
Так. Ага. Ну да. Ну, э, и твой пример со сме со смены работы, ну, то есть ухода с работы, почему-то вдруг стало болеть много, да, это чуйка тебе давала, э э, как ты полагаешь, давала тебе, ну, совсем уж сигналы, такие четкие, да? Сначала, наверное, сигналы были, <grunts> были менее заметными, что-то те шептало: "Не место тебе здесь, уходи отсюда". Но когда ты их не услышала, организм стал вот так вот намекать, да.
Да. Да. Да, там <chuckles> Так и есть. Так и есть. То есть сначала были какие-то, такое в голове крутилось: "А может, оно не то? А может, мне оно не надо, вот в плане работы?" И, ну, работа действительно была престижная, то есть я думала, что я просто как-то боюсь и нервничаю, но
Ну понятно.
так что, да чуйка
Ты не прислушивался к нам. Во всяком случае ты сделала выводы из этого, э, тут можно сделать ам, <grunts> в свою очередь, несколько выводов, из твоего рассказа. Во-первых, у тебя точно есть чуйка
Да. Мгм. <chuckles> Надеюсь.
во-вторых, ты примерно знаешь, где она находится. И, в-третьих, ты знаешь, как с ней работать и как её развивать. И это должно, по идее, очень здорово пригодиться в жизни.
Да. Мгм. Однозначно. Чуйки надо верить, чуйка неглупая.
Н-да, слушай, хорошо бы ещё вот научиться её развивать другим людям.
Мгм.
Спасибо тебе, что поделилась, это был интересный, и даже, в чем-то, увлекательный рассказ. Благодарю.
<chuckles> Большое тебе спасибо, и было очень приятно пообщаться. Надеюсь, сможем пообщаться ещё.
Ещё услышимся!